Müzikle aran nasıl?
A! Güzel. Yani he normal insanlardan, ortalama birinden daha fazla uğraşmak zorunda kalıyorum ama, eee, çok memnunum bu durumdan. O yüzden evet, müzikle aram güzel.
Hımm. Bir hobi bi gibi mi uğraşıyorsun yoksa bunu, aaa, bir iş yaşamının bir para kazandığın bir meslek olarak mı yapıyorsun?
Ha! Evet. Şimdi bunu girince. Ya, orası biraz karışık. Neden? Çünkü ben müziğe başlamadım, ben başlatıldım zorla. Iıı ya da emrivakiyle, diyeyim; zorla, demeyeyim de. Eee, çocukken bir doğum günü hediyesi olarak, aaa, sınıf arkadaşım tarafından alınmış bir gitarla müziğe başladım. Arkadaşım da zaten, hani, beni teşvik etmek için kendisi de gitar aldı. 3 ay geçtikten sonra o sattı. Ben devam ettim ama, ııı, o orda o bağlanma süreci birazcık uzun sürdü.
A! Çok ilginç. A! Ne E, ne iyi bir arkadaş! Yani bir de t maddi durumu da mı iyiymiş? Yani hani bu doğum günün vesi vesilesiyle mi aldı? Yoksa böyle özel bir gün, aaa, çok bir yakın bir arkadaşın mıydı yani?
Sorma ya. Evet. Ço en yakın arkadaşım. Evet, evet. Yani ki çok, ııı, iyi bir insan zaten kendisi de. O zamanlar demek ki zengindi. Iıı, biz, böyle, birlikte okulda takılırken, ııı, muhabbetimiz iyi sardığı için bana öyle anlamlı bir hediye almak istemiş ama anlamı kendisi için vardı o hediye alırken. Yani ben bana gitar uzattığında o müzik dükkânına beni zorla sokup, ben suratına boş boş bakıyordum. Yani "Ne alaka? Biz niye şimdi bunu yapıyoruz? Benim hiç ilgim yok, isteğim yok." Biraz garipti ama güzeldi.
Hı hı. Oh! Ne güzel. Hı hı. Evet. Peki o zamanlar, aaa, beraber şimdi gitar almak için demek ki bununla ilgili arkadaşınla aranda bir bağ varmış ya da daha önceden müzikle ilgili bir sohbet belki onun çok büyük bir isteği sen de onu motive etmişsin. Hani bunu tetikleyen bir şeyler olmuş olmalı diye düşünüyorum burda beraber dinlediğiniz bir müziklerin ya da paylaştığınız bir anın bir önemi var mıydı?
He! S işte. Hı hı. Ya, muhtemelen yoktu çünkü hiç öyle bir şaşıracaksın ama hiç öyle bir muhabbetimiz olmadı. Yani ben o yüzden belki de boş boş baktım. Yani, "Şu an gelip bana bunu almanın manası ne?" der gibi baktım ama "Ben de başlayacağım, hadi sen de başla, beraber halledelim." falan diye böyle girdik. Ondan sonra kendisi bıraktı, gitti ben kaldım gitarla baş başa. O ilk sene, 6 ay, ilk 6 ay özelinde gitar evde öyle y yattı kenarda, köşede. Ben biraz dokundum, biraz bıraktım ama sonra sonra böyle filizlendi.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet ama herhangi bir yardım almadın. İlk başta böyle oy ya gitar hediye olduğu için öyle bir planın yoktu zaten. Aaa, hani sadece ilk başta o b böyle evin bir köşesinde güzel bir he hediye, anı olarak kaldı. Ne zaman ilk böyle, aaa, karar verdin? Hani, aaa, sonra öğrendiğini tahmin ediyorum gitar çalmayı, aaa, daha ilerlettiğini ve hani ne zaman bu filizlendi dedin? Ben bunu, eee, yap ya da "Yapabiliyorum." mu anladın ya da müzik kulağın olduğunu keşfettin. Birisi mi seni buna it itti? Biraz bundan bahseder misin?
Hayır. Yoktu, evet. Ha. Evet. Ya Hı hı. Tabii tabii. Yani o zamanlar zaten ilk başta birazcık yeni bir şey olmasının getirdiği kaygıyla uzak duruyordum. Sonra yavaş yavaş elime alıp denemeye başladıkça, ııı, baktım ki o arkadaşım da bıraktı, gitti. Hani, odada gitar bir köşede duruyor. Ben bir köşede ödevlerimi yapıyorum daha 11-12 yaşında falanım ve biraz dokunayım, azıcık elimde tutayım falan derken baktım alıştım ama o zamanlar yani sosyal medyadaki kaynaklar zaten yok. Yazılı kaynaklar da biraz daha kısıtlı, ulaşmak kolay değil. O yüzden ben de ister istemez kendim öğrenmek zorunda kaldım bir kısmını. Çok fazla profesyonel bir destek almadım ama sonra bunun içerisinde de bir enstrümanı ya da bilmediğin bir şeyi kendi kendine keşfetmenin o hazzı beni birazcık bu işe sürüklemiş olabilir.
Hı hı. Tamam. Evet. Evet. Hımm. Evet, "öğrenmeyi öğrenmek" diye bir, aaa, kavram var ve sen, aaa, sanırım bunu müzik sayesinde keşfetmişsin ve, aaa, bu sana t büyük bir, aaa, y kapı açmış diye düşünüyorum. Aaa, peki d daha sonradan ya bunu kendi başına keşfetmek şimdi, aaa, hiçbir yazılı kaynak yok, diyorsun. Birisi yardım etmedi, diyorsun. Bunu mesela hani televizyondan ya da radyodan dinlediğin, böyle, duyduğun müzikleri, ııı, gitar üzerinde, aaa, tınlatarak mı, aaa, başladı bu yolculuk yoksa mesela hani, aaa, hani m müzik teorisi de bilmeden hani be bazı seslerin birbiriyle nasıl uyumlu çıktığı konusunda da hiçbir bilgin yok yani te tek tel üzerinden mi başladı bu yolculuk yoksa şeyleri de keşfedebildin mi? Hani "A! Bu 2 tane nota birbiriyle iyi duyuluyor. Dur, ben burdan bir akor basayım." Ya, bunları da bunları keşfetmek çok zor olmalı. Hani onu çok merak ediyorum.
Evet. Umarım. Evet. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Evet, evet. Çok, çok. Ya, özellikle bir tane metot kitabı bulmuştum böyle küçük, incecik bir şey yırtılmış sayfaları, sahafın birinden bulmuştum, eee, o zamanlar o kadar param yettiği için. Aaa, gelip onu karıştırdım, karıştırdım içinden birkaç tane gitarist sanatçı ismi öğrendim. İşte, o Tárrega vardı. Zaten o zamanlar Erkan Oğur iyice patlamıştı. Ya, ııı, Paco de Lucía´lar zaten biliniyordu. Ordan, onların bulabildiğim bütün parçalarını dinliyordum. Bir tane abimiz vardı, ııı, plaklarıyla ünlü bir, ııı, abim benim mahallede ve ona ona gidip özellikle rica etmiştim yaş yaklaşık böyle 14 yaşına falan gelince. Onun eksikliğini hissediyorsun ya. Kulağın doyması lazım, dolması lazım birazcık dinleyerek. Eee, dolayısıyla öyle bir eksiklik olduğu için baktım ki hani radyo ya da internetteki kaynaklar biraz sınırlı. Çünkü çok fazla öğrenememişim. Ondan sonra böyle MP3 dönemleri falan açılacak da ben çeşitli programlarla internetten müzik indirmeye çalışacağım. Onun öncesinde öyle, ııı, kayıtlı kasetler, varsa onun elinde plaklar. Gidip dinliyordum ve şükür ki kafama hızlı kazınıyordu birazcık. Ordan şanslıydım yani.
Hı hı. Hımm. O! Evet. Evet. Doğru. Evet. Hı hı. Anladım ya. Peki dedin E Erkan Oğur böyle önemli bir, aaa, ilham veren bir karakterdi galiba, aaa, senin müzik yaşantında. Onun böyle işte, Blues Blues Band'de, işte, aaa, Yavuz Çetin, Erkan Oğur. Aaa ve hı hı
Çok, Çok. Ya z zaten o Yavuz Çetin'in, sözünü balla keseceğim, Yavuz Çetin'le yaptığı o, 'Dünya', ııı, şarkısı var ya, bilirsin belki
Evet. Ne güzeldir, değil mi? Evet, evet. Gerçekten.
Abi, yani o zamanlar ben p hani fer perdesiz gitarın falan zaten farkında değilim, ilgi de duymuyorum. Öyle bir, ııı, o taraklarda bezim yok ama yine de, ııı, insanı ister istemez içine çektiği için o tınıları çıkarma, onların peşine koşmaya başladım. Iıı, bunun farkında olmadan.
Hı hı. Anladım, eee, ama şimdi, eee, perdesiz gitar ne bilmiyorsun, eee, çünkü ço şarkı çok etkileyici zaten ve o şarkının da bir hikâyesi var galiba. O şarkı tek seferde kaydedilmiş, aaa, bir şarkı o ı aaa olarak, aaa, biliniyor. Yani, aaa, şimdi o z o dinliyorsun, eee, çok böyle daha önce duymadığın böyle, aaa, t tınılar var. Çok, aaa, derin işte varoluşsal, böyle seni yerlere götürebilecek ezgiler var o müzikte de. Şimdi o, eee, tınıl, eee, kulak kulağın var demek ki ve şeyle de, müzikle de ilgileniyorsun, gitarın da var. O şarkının gitarla çalındığını da biliyorsun. Böyle hiç deneyip de ya ben aynısını çıkaramıyorum bu ses ş gitardan çıkmıyor dediğin bir nokta olup da mı o perdesiz gitarın varlığını keşfedebildin?
Evet, evet. Doğrudur. Aynen öyle. Hı hı. Tabii tabii. <chuckles> Aynen öyle. <chuckles> Y ya benim benim o zaten yolculuk biraz oraya gitti, biliyor musun? Şimdi o per perdeli gitar tamam, güzel, Batı müziği içerisinde ama seni kısıtlıyor. Yani Türk müziğindeki o makamsal ezgiler, komaları falan düşündüğünde, ımm, seni kısıtlayan bir hâle bürünüyor bir anda. O bütün imkânlarını kaybediyor sanki gözünde. O yüzden ben de dedim ki ya, ben uğraşıyorum. Bu yok, yani, bu ses burda yok. Bir şekilde her tarafa baktım, aradım. Yok bu ses. Eee, ondan sonra işte Türk müziği ile tanışmam başladı o noktalarda. İyice kendi müziğime "Ya, biz aslında bu ezgiyi t yabancı değil, biliyorum ve çok da içime dokunan, beni sevindiren, ııı, tanıdık bir tarafı var ama ben bunu bilmiyorum, bu nedir diye." Aaa, yı Türk müziği yolculuğu öyle başlayınca ben zannediyordum ki gitardan devam edeceğim ama o zaman nasıl oldu, ne bitti, hiç hatırlamam. Karşıma ney çıktı ve ben bir anda, ııı, o yolculuğa başlamış oldum yani.
Hı hı. Evet. Doğr Hı hı. Hı hı. Hı hı. O! Canım sen çok niş böyle, aaa, çok hani, aaa, nasıl söyleyeyim z zor yollardan geçmişsin. Yani hani hep
Sorma, hiç alakası da yok ya. <chuckles>
hep e en zor şeyleri. Ya şimdi mesela şu günümüz teknolojisinde hani her şey öğrenilebilir geliyor. Iıı, zaten ney, aaa, ya başlı başına o neyden bir ses çıkarmak bile ne kadar zor ve sana yol gösterecek kimse yok. Bu gerçekten içinde bir tutku olmadan, ya doğuştan bir yetenek olmadan böyle keşfedilebilecek yapılabilecek bir şey değil. Aaa, yan yani ney ne kadar böyle, aaa, Türk kültürüne ait de olsa hani, eee, ya belki şeyle alakası oldu mu bunun? Böyle b bir Mesnevi Bek Bektaşi, ııı, kültürüyle ya da böyle daha aileden gelen herhangi bir, aaa, sana ilham verecek bir şeyle ya da mesela ne bileyim Neyzen Tevfik vardır yani çok, aaa, ney ustası. Hani, aaa, o neyle tanışma anın nasıl oldu? Hep bu, aaa, şeyden mi geliyor? Ya Erkan Oğur dışında böyle seni etkileyen, tetikleyen bazı unsurlar da olmuş olmalı diye düşünüyorum.
Evet. Evet, evet. Ha. Hı hı. Evet, evet. Yok. Tabii tabii. Yani bu durum zaten böyle tek bir kaynaktan beslenerek devam edersen orda ister istemez birazcık, eee, nasıl diyeyim sana, yavan bir yere çıkıyor o yolun sonu. O yüzden ben de oraya girip de keşfettikten sonra zaten çok güzel, ııı, çok, ımm, iyi müzik yapan Türk sanatçılar var, işte, özellikle, ııı, söz konusu klasik Türk müziği olunca. Eee, e eski üstatlar, ustalar var. Onların, ııı, eğer kayıtları varsa kayıtları, yoksa bıraktıkları nota kâğıtları, ııı, üzerinden devam ediyorduk. Ama bu süreçte beni en fazla etkileyen şey, ııı, dediğin gibi bu kültür, tasavvuf kültürünün içerisinde olması ona birazcık manevi, ruhani bir hava katıyor. Ama ailenin içerisinde öyle bir kültür olmaması özellikle bunu etkilemiş olabilir. Çünkü, hani, çok da hani dinsiz bir aile falan değil ama normal, ortalama, ııı, bir Türk ailesi dediğinde aklına gelebilecek bir ailem vardı ve ailenin içerisinde de müziğe ilgi duyan ya da enstrümanlarla uğraşmak isteyen, bir sazı olan birisi yoktu. Iıı, belki de onun eksikliğini hissettiğim için ordan devam etmişimdir. Bu yolculuk, yani kendisi çok güzeldi kendi içinde.
Evet. Hıh. Evet. Evet. Peki böyle, aaa, birisiyle tanışıp şimdi, aaa, neyi de fark ettin? Aaa, hani d d neye zaten başlama hikâyen, neyden o sesi çıkarabilmen, onu diple eee kendi başında yapman çok etkileyici ama bunu geliştirme sürecinde, aaa, başka böyle esinlendiğin sanatçılar olur ya da tanıştığın bir hoca olur, sana bunu daha böyle tekniklerini gösterecek hani s o yolu sana kim daha kapıyı, ya kapıyı belli ki sen kendi başına açtın. Kendi yeteneğin sayesinde araladın ama o kapıyı böyle sana daha fazla böyle açacak, sana yolu gösterecek birileri çıktı mı karşına?
Sorma. Evet. Olur, olur. Eyvallah. Ya ben, ııı, Amerika'ya gittim yaşamak için. Iıı, orda bir arkadaş edindim. O arkadaşım da, ııı, neyzenmiş ya da ney üflüyormuş, diyeyim, daha yeni başlamış ama nasıl denk gelmişse... Görüyorsun işte. Hani kader, ııı, öyle denk düşecek ki olsun. O da neyzenmiş. Ondan sonra ba benim de, ııı, bununla uğraştığımı öğrenince dedi ki: "Ya, niye getirmedin?" Çünkü ben neyi yanımda götürmemiştim o kadar profesyonel uğraşmadığım için ve ben, ııı, neyi Türkiye'den Amerika'ya kargolattım ge getirsinler diye. Hani sanki ordan alamıyormuşum gibi. Niye öyle bir şey yaptım, bilmiyorum ama, ııı, kargolattım. Geldi ve biz o arkadaşımla orda çalmaya başladık. Vakit geçti. Evet, evet. Iıı, İstanbul'dan, aynı, eee, ordan tanışarak gitmedim ama o da İstanbul'da yaşıyormuş ve biz toplanıp da 2 sene sonra, işte, ben geri döndüğümde bir gün onunla buluştuk. Dedi ki: "Ben seni bir yere götüreceğim." Dedim tamam yani. Ama sorma, dedi, nereye olduğunu. Bir gittik, böyle eski bir han. Girdik içeri, en üst kata çıktık. Kendi, ııı, s duvarlar böyle kırık, dökük ama orda tablolar var, çeşitli malzemeler falan var. Kendine has havası olan bir yer ve, ııı, kadın bir hocayla tanıştım ben. Ki neyzenler söz konusu olunca hani erkekler çok daha baskındır, %99.9 kadar. Iıı, bir elin parmağını geçmeyecek kadar kadın neyzen var şu an ve onlardan birine denk geldim. Iıı, sonraki 3 senem, ııı, o günün akşamında ben ordan çıkarken şey dedim: "Öğrenciniz olabilir miyim, müsaade eder misiniz?" dedim. Ondan sonra o da dedi ki hiç, durdu, durdu. Dedi ki: "Gel bakalım haftaya, ondan sonra bakarız" dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü o gün, ııı, ş şey olmuştu böyle ben biri başka müzisyenler de geldiği için onları dinlemiştim. Etkilenmiştim ister istemez ve sonraki 4 sene hep öyle geçti. İlk kez profesyonel olarak böyle eğitim aldığım kısım orasıydı ve hâlâ oranın birikimiyle devam ediyorum.
Hı hı. O! Doğru. Anlad Çok güzel. Hı o arkadaşın da Türk müydü? Evet. Hı hı. Evet. Fark etmezdin. Evet. Oh be! Oh be! Hı hı. Sonra? Hıh. Anladım. Ya peki Amerika'da olmanın yani Amerika'da ya zat Türkiye'de, aaa, bile hani bu böyle, aaa, çok, eee, pop hâlâ popüler değil. Evet yani, aaa, ney hani insan sesine en yakın, aaa, böyle, ımm, en derin, aaa, ımm, aletli müzik aletlerinden birisi olarak bilinir ama hani Türkiye'de bile bunu yapması çok etkileyiciyken A Amerika'daki müzik tarzına tamamen farklı, ya ord orda bunun zorlukları ya da, aaa, avantaja da dönüştürmüş olabilirsin. Çünkü, aaa, o ney sesini dinleyen, ona yabancı olan herkes ne kadar böyle bunu ilginç bulup hani sana orda talep daha mı fazlaydı? Seni diğer, aaa, müzik aleti çalan insanlardan ön plana mı çıkarıyordu? Diğer müzik türlerini yapan insanlar bunu çok ilginç bulup, seninle ortak proje yapmak isteyip, senin bu konudaki, aaa, yeteneğini daha da parlatmaya, aaa, yardımcı oldular mı? Onu da merak ediyorum açıkçası.
Evet. Doğrudur. Evet. Evet. Yani. Hemen, hemen kısaca bahsedeyim sana. Oraya ben gittim. Geri geldim. Ondan sonra, ııı, işte bu eğitimimi aldım 3-4 sene kadar. Sonra tekrar gitme fırsatım oldu ama bu sefer 4 aylık. Iıı, ilk gittiğim gibi değildi artık profesyoneldim ister istemez öğrenmiştim bir şeyleri ve orda kaldığım yerde 1 tane Amerikan kadın vardı ve müsait ol ben, ııı, sinema odası diye bir yer vardı. Ben de rica ettim yönetimden, dedim ki ben kendi odamda çalamıyorum insanları rahatsız etmeyeyim, ııı, kullanılmadığı zaman şu sinema odasında çalışabilir miyim? Çünkü oranın hem akustik düzenlemesi var falan. Müsaade ettiler ve bir gün orada bir kadın geldi oranın da müdürüymüş başka bir departmanın. Kapının eşiğine oturmuş beni dinlemiş ve
Evet. Hı hı. Evet. Sen ne çalıyorsun acaba diye. Yabancı kadın, değil mi bu d bahsettiğin hı hı.
Evet, evet. Amerikan bir kadın ve ben, eee, işte üflüyorum. Arada bir taksim yapıyorum. Bazen eser geçiyorum falan ve en son uzunca bir taksim yaptım makamların arasında gezine, gezine ama ben bir beni birinin dinlediğini bilmiyordum. Eee, aradan böyle bir 5-10 dakika geçti ondan da sonra ve ben yoruldum artık çıkmak zorunda kaldım. Kapıya bir çıktım baktım oraya sandalye koymuş dinliyor ve gözleri kıpkırmızı kadının.
Oh! Evet. Hı hı.
Eee, ve şaşırdım sonrasında ağladı zaten ve ben ona sonradan tekrar tekrar çaldım. Artık ordaki sürem bitene kadar. Iıı, ama insanların böyle tepki göstermesi, ııı, daha doğrusu karşılık vermesi beni ister istemez bunun içine biraz daha çekti. Şimdi bile hâlâ yeni enstrümanlarla yoluma devam ediyorum işte.
Evet. Yani yolculuğun o kadar samimi, o kadar içten, o kadar doğal kendiliğinden gelişmiş, zorlayarak da olmamış. İçin eee senin içten gelen yeteneğinden kaynaklandığı çok belli. Çok keyif aldım hocam senin bu yolculuğunun başlangıcını ve, eee, nasıl ilerlediğini dinlemekten. Çok teşekkür ederim anlattıkların için. Kendine iyi bak.
Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Ay, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol.